Wah, aku pikir-pikir i kayaknya itu ide yang bagus ya, Kak, ya, karena kalau divariasiin kayak begitu sejujurnya aku juga kayaknya bisa mensinkronkan gitu ya dengan waktuku, mood-ku, energiku, gitu ya, dan juga mungkin kayak lingkunganku. Mmm, dan aku kan tadi sempat kasih tahu Kakak tuh, di mana kan aku tuh suka ketenangan, siapa tahu ya Kak, kalau aku coba nih bawa lemburan aku ke, e ke kamarku, memang ya kalau a asal Kakak tahu, kamarku itu tenang banget gitu, dan rapi. Jadinya memang kadang-kadang bikin aku tuh jadi pikiran, e netral dan fresh. Apa jangan-jangan mungkin aku boleh kali ya cicil-cicil kerjaan di ruangan aku, supaya aku tuh bisa kayak terfokus dan di kantor jadi enggak terbeban banyak, gitu kan setidaknya aku udah cicil tuh gitu ya, atau juga mungkin kalau aku ke kafe kali ya Kak, kan aku rasa nih di kota kayak begini, aku tuh kan banyak kafe-kafe yang kayak tema-tema library nggak tuh, kayak perpustakaan gitu ya. Nah, itu kan kayaknya nyaman tuh, hening, sunyi, dan cocok tuh.
Ah hah. Heeh. Oke, mhm. Betul. Mhm, iya bisa. Ah hah?